والله هو أنا كان عندي مشكلة كده، وح كنت حابة إن أنا أتكلم معاكِ آآ فيها كده، وياريت أنتِ لو تقدري تنصحيني، لأن الموضوع مأزمني أوي، ومش عارفة خالص يعني أعمل إيه والّا آخد رد فعل إزاي بسبب الموضوع ده، والموضوع مأرهقني لأني مش عارفة حتى إن أنا أمارس الحاجات اللي أنا باحبها، ولا عارفة إن أنا أفصل. فالموضوع يعني م إرهاق جسديًا أوي، ودماغي طول الوقت عن عندي عدم قدرة على التركيز، وإن أنا أستمتع بأي حاجة حواليّا بسبب الموضوع ده. بُصّي، هو أنا مشكلتي إن أنا واحدة بتحب جدًا يعني، عارفة اللي هو إيه، آآ أفصل. يعني خلاص، أنا خلصت الشغل، أحب بقى إيه، إن أنا أفصل كده. يوم الإجازة بتاعتي باحب أستمتع أوي مع نفسي، أفصل خالص، اللي هو إيه، آآ يعني أعمل مع نفسي كده جلسات استرخاء، وأعمل أي حاجة أنا باحبها جدًا، سواء بقى إن أنا أسمع موسيقى، أسمع أغاني، آآ أقعد أقرأ كتب كده، حتى إن أنا أقعد أتأمل مع نفسي كده، فاهمة؟ فأبسط الحاجات دي اللي أنا باحب أعملها في وقت الراحة بتاعتي، يعني في البيت، باحس إن هي بتبقى معاناة علشان أقدر أعملها، وبدأت إن أنا أكره الموضوع بسبب إن أنا ما عنديش القدرة. آآ كل شوية حد يقاطعني، في مشتتات كتير جدًا مش مخلّياني إن أنا أمارس الموضوع بشكل طبيعي جدًا. فتعبت بقى، فاللي هو حاسه كده إن أنا طول الوقت مُجهدة، حتى لو أنا ما عنديش شغل. فالموضوع أثر على نفسيتي جدًا بجد، وبقيت أحس بإرهاق طول الوقت، والموضوع كمان بدأ معايا بصداع، إن أنا طول الوقت بافكر، اللي هو هو أنا ليه مش قادرة إن أنا أمارس آآ يعني الحاجة اللي أنا باحبها في البيت، أنا في البيت ليه مش قادرة أعمل الحاجة اللي أنا باحبها! فدماغي خلاص يعني هتنفجر من كتر التفكير يعني، ومش عارفة المفروض أتصرف إزاي.
إمم. أيوه. إمم. فاهماكِ طبعًا. أيوه. فاهماكِ طبعًا و وفاهماكِ وحاسّة بيكِ، وفاهمة فكرة إن أنتِ بتحاولي تشوفي الراحة ديّة في بيتِك، وفي ملجئِك. يعني المفروض البيت ده ملجئِك يعني وكده، فأنتِ بتحاولي ت توصَلي لإحساس الراحة والاسترخاء اللي أنتِ نِفسِك فيه، ومش قادرة إن أنتِ توصَلي لحاجة زي كده. طيب، قولي لي، أنتِ الاسترخاء عمومًا بتحبّي تعملي في إيه يعني، آآ إيه الاسترخاء بالنسبة لِك، إن أنتِ مثلًا تنامي والّا إن أنتِ تسمّعي موسيقى والّا إن أنتِ تكتبي والّا إن أنتِ تقرئي، إيه معيّن بتحبّي تحسّي إن ده الاسترخاء أو ده الجو ال اللي أنتِ بتحسّي إن أنتِ بترتاحي فيه؟
بُصّي، هو أنا باشتغل في التسويق، تمام، فطُول الأي فطُول الأسبوع بالنسبة لي أنا باشتغل بالِف، يعني شُغلي في الشوارع بتنقّل من مكان لمكان فحرفيًا
أيوه الله يعينِك يا رب.
الله يخلّيكِ. باجي بقى آخِر يوم في الأسبوع، لإن أنا أجازتي بس يوم الجمعة. باجي بقى يوم الجمعة كده، اللي هو بابقى عايزة أريّح عضلات جسمي، عايزة حتى إن أنا أرتاح كده، ما حدّش ييجي يقول لي إيه، قومي اعملي كذا، أو تعالي، أو رُوحي. آآ باحب إن أنا بس أستجِم مع نَفْسي كده. لكن آآ وبيبقى أحب إن أنا أشغّل حتى موسيقى هادية جنبي كده، آآ أحب إن أنا أسمَع أغاني وأقعُد أردّدها، أحب حتى إن أنا أقعُد أقرأ في كُتب، أقرأ أي حاجة بحيث إن أنا أستمتع مع نفسي. ممكن تلاقيني قاعدة كده، وقاعدة مغمّضة عيني، أو بابُص للسقف كده أو أب يعني وأقعُد يعني أعمل جلسات تأمُّل مع نَفْسي كده. حتى لو أنا قاعدة في البيت ما عنديش أي مشكلة في التأمُّل برضه، بس اللي هو إيه، يعني أريّح نَفْسي، بس للأسف ده
إمم. فاهماكِ، طبعًا.
ألاقي يوم الإجازة، بيبقى بقى إيه، التجمُّع العائلي موجود الباب بيبقى مفتوح طُول الوقت، تلاقي بقى إيه
إمم. أيوه.
أخواتي جايين بقى بأولادهم كُل واحد قاعد عمّال بيتنطط "يا عمتو تعالي" وتنطيط بقى جنبي حواليا على السرير "وقومي تعالي عايزين نحضّر أكْل، قومي مش عارفة اشتغلي، قومي ضايفي أخواتِك، قومي مش عارف إيه." فاللي هو أنا عايزة يا جماعة أرتاح يوم الإجازة أنا بابقى عايزة أرتاح. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أساعد والدتي بس أساعدها في نطاق اللي هو أنا، هي، بابا يعني حاجة صغيرة إنما أنتِ متخيلّة التجمع بقى أخويا جايب مراته وعياله أخواتي ال
طَب أنتِ امم، امم. لأ. عدد عليكِ، آه.
عدد كبير أوي وطبعًا بيبقى لازم تصحيني من بدري وشغل بقى وطُول الوقت ولاد أخواتي عايزين مع عايزين يقعُدوا معايا آجي مثلًا أستمع للموسيقى ييجوا يقعدوا معايا ويعملوا هيصة ودوشة وبتاع ما بع ما باعرَفش حتى آآ صوت الموسيقى أو صوت الأغنية يبقى شغال ماما تقول لي: "طفيه علشان إحنا عايزين نقعُد ونتكلم الصوت عالي أنتِ قاعدة لوحدِك ليه تعالي." <tsk> فمش باقدَر إن أنا حتى أقعد يوم الأجازة. أنا مش كارهه طبعًا إن هُم ييجوا عشان م يعني ما اتفهمش غلط. أ عايزة أرتاح، عايزة أرتاح. مش لازم كُلّ أسبوع يعني تيجوا كُلّكم مع الهيصة. طَب سِيبوا لي حتى مكان أقعُد فيه لوحدي، لكن فكرة حتى إن أنا أقعُد لوحدي وأعمل الحاجة اللي أنا باحبها مش متاحة. فالموضوع مأرهقني جدًا حاسة إن أنا قاعدة في ضغط طُول الوقت، مش عارفة أفصِل دماغي شوية، مش عارفة أرتاح. فبصراحة مش عارفة المفروض أعمل إيه يعني، وصعْب إن أنا أقول لإخواتي ما تجوش يعني أو إن أنا حتى أنفعل، لإن في مرّة جيت انفعلت كده وزعقت فاتضايقوا "آه، أنتِ مش عايزانا نيجي هنا". فالموضوع اتفهَم غلط خالص طبعًا والدتي عملت معايا مشكلة كبيرة والناس زِعلت مني فمش عارفة المفروض اتصرّف إزاي.
فاهماكِ، لأ، لأ، فاهماكِ أكيد. إمم. فاهماكِ طبعًا، و ومقدرة ده، ومقدرة فكرة إن أنتِ بتحاولي إن أنتِ تكوني يعني تفصلي عن شغل الأسبوع، و واللف، والتعب على على شُغلِك وكده. فلأ، ربنا يعينِك، وربنا معاكِ، فأنا مقدرة ده. أنتِ بس هوّني على نفسِك، وكلّ حاجة هتتحل، وما ما يعني ما تبقيش متضايقة أو زعلانة، و وخليكِ فاكرة يعني وعارفة إن أخواتِك مش قاصدين إن هُم يضايقوكِ، هُم بس الفكرة إن إن ده ملجأهم، أو مكانهم اللي بيتجمعوا فيه، بس الفكرة برضه إن الموضوع يعني متضاد معاكِ، ومتضاد في يوم الإجازة بتاعتِك، ف فمعلش هوّني على نفسِك، وما تبقيش زعلانة. طيّب قولي لي مثلًا، أنتِ ال ال ال اللي أنتِ بتكوني بتسترخي وكده، بتسترخي فين بقى؟ في أوضتِك مثلًا، والّا في الصالة، والّا والّا في مكان معيّن في الشقة عندِك، بتحبي إن أنتِ تقعدي فيه لوحدِك؟
بُصّي، هو أنا يعني عادةً بابقى قاعدة في أوضتي، بس طبعًا أول ما الناس بتيجي، بتهجُم على الأوضة بتاعتي، فإيه آآ حاولت كده يعني أقعد في الصالة، يعني قبل ما هُم ييجوا، بحيث إن أنا أقعد في الأوضة بتاعتي، يعني بعدها لمّا هُم ييجوا، فالحمد لله، بقت والدتي هي اللي تقعد تقول لي إيه: "طفي صوت الأغاني، أنا مش عايزة صوت أغاني، مش عايزة صوت موسيقى، آآ قومي" فلمّا بتلاقيني قاعدة قُدّامها في الصالة، ب بتخل ب عارفة اللي هو إيه "أنتِ قاعدة فاضية، طَب قومي اعملي أي حاجة." فبقيت إيه أقعد الأوضة بتاعتي، باجي بقى أقعد فيها بقى، أستجم فيها بَعد ما باقوم، فبالاقي العيال هَجمِت عليّا، فما بابقاش عارفة يعني ما بالحقش، أنا ممكن ألحق أعمل م أقعد مع نفسي نُص ساعة، بس طبعًا نُص ساعة ما بتعمليش حاجة، لمجرّد إن أنا المفروض يوم أجازتي أقّضيه بالطريقة اللي أنا أحبها، ف بس، فمش قادرة حتى إن أنا يبقى ليّا مكان خاص بيّا، إن أنا أقعد فيه ما حدش يدخل فيه، لأني عايزة أقول لِك إن هو حتى بيهجموا على الأوضة كده، ما فيش نظام إن أنت تخبّط على الباب حتى، لأ، بيهجموا. عارفة هوب داخل عليّا، فطبعًا كلّ حاجة بتتقفل يعني. فمش عارفة المفروض أتصرف إزاي بصراحة في الوضع ده؟
أيوه. امم، امم. أيوه. فاهماكِ طبعًا وحاسّة بيكِ وحاسّة بالقلَق اللي أنتِ فيه. طيب مثلًا في أي حاجة تانية بتقلقِك أصلًا غير أخوا غير ولاد أخواتِك؟ يعني مثلًا بيشغّلوا بقى تليفزيون و ويقعُدوا بقى وكده والّا هو صوتهم لوحده هو اللي كفيل يزعجِك؟
لأ، هُم، الفكرة كلّها إن هُم جايين علشان يقعُدوا مع عمّتهم، يعني هُم دايمًا يقولوا لِك إيه آآ، لمّا يعني أنا جيت في مرّة قُلت لهُم إيه "اطلَعوا اقعُدوا برّه بس كده شوية وأنا إيه، شوية آجي لك" "يا عمّته، إحنا جايين عشان نقعُد معاكِ، إحنا ما بنشوفكيش غير مرّة واحدة في الأسبوع." هُمّ بيحبّوني جدًا لأن أنا الحمد لله يعني حنيّنه معاهم وباحبّهم جدًا، كويسة فهُم بيبقوا عايزين ييجوا يقعُدوا معايا، إخواتي ييجوا يقولوا لي: "هو إحنا جايين عشان أنتِ يعني نلاقيكِ قاعدة لوحدِك؟ لأ تعالي اطلعي أقعُدي." ماما بقي إيه تقول لي إيه "والناس اللي قاعدة ديّة هتقعُد لوحدها؟ ما تقومي ده يوم إجازة المفروض إن أنتِ ما تقعُديش لوحدِك وتقعدي مع ناس وتتكلّمي مع ناس." هُم مش مُدرِكين إن أنا طُول الأسبوع ما باعملش حاجة غير إن أنا باتكلّم مع الناس، صوتي ب اتنبح من كُتر قاعدة باتكلّم مع ناس، رجليّا فعلًا بابقى عايزة أريّحها، ما بابقاش عايزة أقُوم من مكاني، بس أنا باستعيِب حِتّة إن أنا والدتي هي اللي تُقف لوحدها وبتشتغل لكل العدد، باضطر إن أنا أساعدها طبعًا فمش عارفة المفروض أعمل إيه بقى؟
أيوه. إن شاء الله، كويس جدًا. أيوه. أيوه فاهماكِ طبعًا. إمم. حبيبتي. إمم. طيّب، مثلًا ما فكرتيش إن أنتِ إن أنتِ مثلًا يعني ت ولاد إخواتك مثلًا، تجمعيهم في المرّة اللي أنتِ حابة إن أنتِ تكوني فيها تفصلي دماغِك، وتقولي لهُم مثلًا إن هُم إن أنتِ مثلًا يعني تس يسيبوكِ Rest مثلًا ساعتين، وترجعوا تاني تقعدوا سوا، يعني تدّ يعني تدّيهم option كده إن هُم مثلًا يلعبوا في حاجة، أو أو يخرجوا في الشارع مثلًا، أو حاجة، بحيث أنتِ ترتاحي شوية، وبعد كده هُم يدخلوا تاني. فكرتِ في حاجة زي كده تعمليها؟
بُصّي هي يعني أنا ما فكرتش إن أنا ألهيهُم في حاجة بصراحة، يعني لإن آآ يعني هُم مش بيدوني فرصة أصلًا إن أنا أتكلم معاهُم. اللي هو أنا، هجوم كده لو قاعدة على السرير، بيهجموا عليّا، ينطوا فوقي آآ، يا إما يشدوني إن أنا أقعد برّه، إخواتي بييجوا يقعدوا معايا، ال لو إخواتي البنات ييجوا يقعدوا معايا، أو يطلّعوني برّه. إن أنا أخد وأدي معاهم في الكلام، اللي هو لأ، طَب سيبوني شويّة، طَب مش عارف يعني طَب اخرجوا وأنا جاية. ما جربتش قبل كده، لأني مش بابقى عندي فرصة.
إمم. طيب مثلًا، إيه رأيِك إن أنتِ مثلًا تكلم تتكلمي مع أخواتِك إن أنتِ تعبانة، وإن أنتِ طبعًا بتحبيهم وهُم على دماغك، و و وكل الكلام الحلو ده وتعرفيهم إن أنتِ بتحتاجي إن أنتِ ترتاحي يوم وده اليوم الإجازة الوحيد، طبعًا هنتجمع بس مثلًا إيه نبعد الفكرة شوية بدل كل أسبوع نخلّيها مثلًا كل أسبوع، أسبوع آه أسبوع لأ، فمثلًا تبقي أخدتِ راحتِك شوية وهُم مثلًا في الأسبوع اللي ما ييجوش فيه يوم الإجازة بتاعتِك ييجيوا في يوم أنتِ تكوني في في شغلِك وتيجي مثلًا يا دوبك تقعدوا شوية مع بعض، يبقى الأسبوع اللي جاي هنتجمع كلنا في وقت يوم الإجازة، بحيث إن أنتِ مثلًا ما تكونيش زعلتيهم، وفي نفس الوقت أنتِ قدرتِ تاخدي يوم راحة لنفسِك كل مدة، على الأقل مثلًا ما تبقيش حارمه نفسك خالص من يوم الراحة.
آه، يعني أنتِ تقصدي إن أنا أتكلم معاهم آآ، آآ، اللي هو إيه خليها أسبوع وأسبوع، أو أسبوع يوم اليوم الإجازة وأسبوع تاني خلوها يوم تاني أنا باشتغل فيه، بحيث إن أنا آجي من الشغل عادي آجي أقضي معاهم شوية وقت يعني.
أيوه. أيوه أيوه، إمم.
بصراحة، أنا ما جربتش إن أنا أعمل حاجة زَي دي بس يعني ممكن يعني أجمّع أخواتي البنات كده حتى، وأشرح لهم الدنيا اللي فيها إيه وأتكلم معاهم يعني صنعة لطافة كده شوية ما بينا وما بين بعض واتك
بالضبط، بطريقة كويسة ولطيفة هتلاقي كل حاجة آمم، يعني عملت وهُم أكيد بيحبوكِ و وخايفين عليكِ وخايفين على راحتِك، وممكن يكون كل اللي بيحصل ده بس سوء فهم، وإن هُم مش فاهمين إن هُم كده بيزعجوكِ ممكن تتكلمي بالراحة، حتى ولاد أخواتِك ممكن تتكلمي معاهم بطريقة لطيفة، وهتلاقي كل حاجة بقي كويسة إن شاء الله.
صحيح أنتِ معاكِ حق، يعني أنا ممكن أعمل حاجة زَي دي أتكلم معاهم، و وأتمنى طبعًا ما يحصلش أي سوء تفاهم لإن أنا إن شاء الله مش هيحصل لأن أنا مدركة إن هُم قد إيه بيحبوني وأكيد بيخافوا عليّا، فممكن فعلًا يعني ما فيش ضرر إن إحنا يعني ن نقدم يوم عن يوم الإجازة أو نبعد عن يوم الإجازة، طالما أنتم هتيجوا تتجمعوا معايا إيه المشكلة يعني؟ وكده كده هاشوفكم، فإن شاء الله يعني هاك هابدأ إن أنا أتكلم معاهم في الموضوع دوّة وإن شاء الله يعني المشكلة تتحل بإذن الله يعني، طبعًا شكرًا جدًا ليكِ آآ، وعلى وقتِك اللي أنتِ طبعًا سمعتيني وتفهمتيني، وكمان قدمتِ لي نصيحة شكرًا ليكِ.
بالضبط. أيوه، فعلًا. إن شاء الله يا حبيبتي. العفو طبعًا، أنا موجودة أي وقت في خدمتِك.